Внимание, да? <laughs> Здравствуйте.
Здравствуйте. <chuckles>
Ам, как вы относитесь к чрезмерному употреблению алкоголя на праздниках или или не на праздниках, да? <laughs>
Ам, но, э, 1, да, или вообще, да. <laughs>
Или вообще, да? По жизни, да? <laughs>
Ну хочу я вам сказать: в моем понимании много алкоголя не бывает, <laughs> тем более на праздниках. Нет, но я хо ну, я не алкоголичка, конечно, я надеюсь <laughs> Надо у мужа спросить. Но, э, надо к нему относиться положительно, но, э, как бы, да, знать, как и что делать, то есть надо знать свои способности. "Помните это, Маша?" <laughs>
А, да? А Ага. <laughs> Ну, я не сомневаюсь, да-да. <laughs> Ага. Не, ну е Д да. Надо знать с э да, надо знать свой лимит, да, скажем так, да.
Да. Как это было: упала, значит хватит, вот, всё. <laughs>
<laughs>
Ну, а если серьезно, то, ну хочется, да, же немножечко всё-таки расслабиться, там я не знаю.
Ну Ага. Не, ну, м, манд это такое, да. Культура в Европе особенно- это вообще очень популярно, да.
Да. Ага, да, особенно на Октоберфест. <laughs> У меня подружка живет прям напротив этого поля. Знаете, утром ле лежат все. <laughs>
А. А. Интересно, да? <laughs> Там, наверно, да, весело, да, напротив. <chuckles> За э, э, мо можно наблюдать с балкона, да? <chuckles>
М-да, да. Это ее любимый <laughs> е ее любимый день в году. <laughs> Утро вернее. <laughs>
А. А он 1 день? М ме э, я думала, что-то неделю где-то длится.
Ну да, ну если там самого, которого, когда они начинают, и говорит, на следующий день там- да. <laughs> Но, да. Но опять-таки, если, да, то, конечно, культура есть, но, например, нас бабушка- у меня бабушка немка, м, э, вот- и она нас приучала к этой культуре с детства. И я ей благодарна за это, да.
А, самый, самый важный, да? Ага. А. Ага. Ага, интересно. То есть, э, пиво, да? А, интересно как.
То есть, да, не так вот, как у американцев до 21 года не пить, а потом- р р-раз! И вот это вот сразу напиться. <laughs> Да. А вы как вот? Я в н н наверно, много говорила? <laughs>
И напиваются, да? <chuckles> Ага. Я, э, а, я, а, вообще, м, ну, сн очень мало употребляла алкоголь. Потом у меня вот, э, м, ну вот с нынешним мужем вот сколько живу, он очень любит вино, да, он н прям вот разбирается, всякие апелласьоны это там вот это. Мы с ним ездили там в Шампань, да, на всякие эти вот за заводы, э, в Токай, да, в Венгрии, на вот вот это вот. Я там всё это, э, пробовала, мне вот, э, так вот очень нравилось, ам. Но потом у меня с возрастом стало очень плохо переноситься алкоголь, а, и потом ну Да, у меня е э, у меня есть синдром Жильбера, это такое, ну, это оче очень частая, на самом деле, штука генетическая. И там с возрастом сокращаются ферменты, и и, собственно, очень плохо, очень плохо алкоголь переваривается. Да, ну вот у меня вот тоже такое вот. И э, и и поэтому у меня он стал даже от 1 бокала- очень голова начинает болеть. Ну вот реально ся, а, очень разбито чувствую. И я практически вообще прекратила. Ну и н не то, чтобы я как-то ся ущемленно чувствую. Я могу выпить глоток, да, то есть в в выпить глоток, э, попробовать вкус, да, там вот, э, то есть держать этот глоток, э, м, секунд 10, да- у меня там сразу все рецепторы включаются, да, то есть я там чувствую вкус.
Мгм. Мгм. Ой, как хорошо. Ох. Ах. Мгм. А, то есть это личная, да, такая непереносимость. Мгм. Ферменты, да-да, мгм. Это у китайцев, в основном, да. На, э, с <laughs> М. Надо же. Нет, ну это, да, ну, нет- нет. Мгм. <laughs> Ну это В принципе это хорошо, наверно, потому что всё-таки, да, бывает, когда голова потом болит, даже если не чрезмерно, всё равно болит.
Мгм. Ты па а, ну у мя вообще сразу болит, то есть там 10 минут проходит, и всё, и чувствуешь, как будто, э, не не бокал выпил да, а две да, а 2 бутылки, да. <laughs>
Ну, бедненькая. <laughs> <laughs> Ну да. Я я вам хочу признаться, я когда была, наоборот, молодая, ну, в студенческие годы, хоть нас бабушка- ну, бабушка нас учила там хорошему вину, дедушка делал вино домашнее, это одно дело- а когда мы стали учиться в институте, то ну, понимаете, да, начались вот эти все вечеринки.
Вот. Ага. Ага. Ага, ага. Ага, ага. Ну да, а там не до этого, да, было. <laughs>
Я не могла пить, я падала в обморок. В общем я посвятила всю свою жизнь преодолению этой своей <laughs> неправильной ориентации, <chuckles> и наконец-таки где-то к годам к 40, наверное, я перестала падать в обморок. Вот поэтому.
Ого! Ага. <laughs> А вы прям в обморок падали, а от какого количества алкоголя?
Вот <laughs> водку немножечко там, допустим, да, 100 граммчиков, я выпивала эти 100 граммчиков и падала. В обморок. <chuckles> И меня всей всей группой откачивали, поэтому да.
Ага. А, ну в ну ну водка это, хм, э, вотда- это с крепкий. А от вина также было или нет?
От вина, наверно, нет. Но на на вечеринках на студенческих вино какое? Там, да, водка, <laughs> водка. И поэтому я как-то, да, я очень аккуратно относилась к этому. А щас я уже взрослая, пожилая, можно сказать, женщина, умудренная опытом, <chuckles> могу себе пить.
Ну да, да, тож тоже так себе, да? <laughs> М. То есть у вас организм, наоборот, закалился, да, э, за это время? Мгм.
Да. Как я всегда шучу, я посвятила этому жизнь. <laughs>
У меня у меня наоборот, да. <laughs>
Ой, ну да вот, как раз по-разному, да?
То есть интересно, интересно, конечно, мгм. Ага. <clears throat> Не, ну то есть а сейчас же вы можете, да, их, а и и ну, разный алкоголь пить и вино, да, там, и в и водку, да? То есть любое, да?
М. И и и я могу, но я, да но так как я ж, да, я уже человек такой, немолодой, можно сказать, <laughs> то я чрезмерно тоже, конечно, не употребляю. Но, м, могу вечером винца выпить, а на выходных меня муж приучил к бурбону вот
<chuckles> Ага. Ага. А, ага.
хорошему. М, с с со льдом, то есть тоже это не не чрезмерно ни в коем случае, ну.
Ага, ага. Не, ну, не ну, не бутылку, да? <chuckles>
Ну не. <laughs> Не до такой до такой степени я себя не научила. <laughs>
Да. Не, ну, это н незачем, мне кажется, это уже перебор. Всё-таки, мне кажется, надо, м, пить, э, ну чтобы вкус, да, как-то почувствовать, вот эти вот, э, м в чём он выдерживался, какие-то нотки, да, там пытаться, да. Мгм.
А т да. А р Да, да, там ну бокальчик, да, хорошего вина или коньячку, да, так немножечко, н-да. А так, конечно. Не, переба перебарщивать ни в коем случае. Потому что я помню эти перебарщивания. Я сама-то нет, а вот ну я сразу падала там <laughs> без всяких. А, да, но моим подружкам было плохо, помнится, м-да. О ё ё ёй.
Мгм, мгм. Ну да. Ну а, собственно, в молодом возрасте еще не все, да, знают свою норму, и поэтому пе перебор у многих случается, то есть, э, м И
Так что. Да, м. Было, да. Очень было плохо смотреть даже на них. <laughs>
Ну да, да. То есть и я тоже видела такие вот, э, м, последствия, что просто вот вообще. То есть у меня, э, ну, не знаю, 2 или 3 раза было, когда вот, э, я реально вот не знала свою норму и мне реально было плохо. И потом, на следующий день было очень плохо, и я думала: "Нет, всё, это н я такое <chuckles> я такое не хочу, да",- и и Но я и я реально очень сильно, м то есть и мне и был бокал, то есть с 1 бокала мне никогда ничего не было вот до вот с недавнего времени, да. <chuckles>
Мгм. Всё, никогда больше, <laughs> зарок. <laughs> Мгм. Ну да, ну обидно. Но в принципе, ну, можно и без алкоголя вообще обходиться, эм.
Вот. Да, я я нормально абсолютно, то есть мне не тянет, э, совершенно. Да.
Альтернатив, да, много да. По покушать хорошо, <laughs> например. <laughs>
А, а опя опя опя опять же, вот если мы поедем, ну, какую-то вот поездку типа винодельни, там же дегустация, это можно пробовать и выплевывать, то есть не пить, да. То есть то есть как вот сомелье делают, то есть они просто вкус, э, пробуют, да, пытаются там всякие нотки рассказать, да, там что-то такое.
Мгм. Ну да, да, да. Ну да. То есть вы не против, да, просто попробовать и?
Нет, да, то есть вот именно вкус- мне интересно. Вот ну и какой-нибудь 1-2 глотка можно сделать. От них ничё. Особенно, если не на голодный желудок, то нормально, да, по получается.
Мгм. Мгм. И таблеточку с собой на всякий случай, да. Мало ли чё.
<chuckles> Ну. Вот, ну, д да, или такое вот с фе э, э, с ферментами, э, таблеточку. Вот в принципе типа "Мезим", да, вот такой вот, если выпить, то тоже нормально. Он просто, видимо, м, перевариваться помогает, если, опять же, немного.
Мгм. Ну видимо, да, ферменты просто не хватает, да, элементарно, да.
Да, э, ну просто вот он не срабатывает, э, больше.
У меня мама такая. Она ее прям э, она кривится от любого вина, это вообще по по-любому. Ну и она там может, э, 100 грамм водки, э, за весь вечер там, не знаю, посипывать, хотя как ее можно посипывать, поэтому, знаете, Фу. <chuckles>
Ага. Ага. Ага. А. Да, не знаю, вы в в с это ж спирт какой-то чистый. Мне ни ни никогда не нравился такой вот крепкий алкоголь, типа водки, потому что, ну, э, для меня нет там вкуса. Вот я когда ездила, да, в Армению- вот там вот пробовала, тоже дегустация коньяка была. Вот там вот, кстати, мне понравилось, да, то есть вот, э. Да, я еще выбрала там, за знаете, бы, как это выбор там коньяков, и я выбрала там какие-то винтажные, да, там, ну какие-то типа с самые дорогие, короче, они были. Я думаю, ладно, э, раз уж пробовать, я попробую хороший. Я реально никогда до этого коньяк не пробовала. <laughs> Вот. И в принципе, и я даже вот не ожидала, что вот я думала, что-то будет просто обжигающее горло, да, типа водки. Но нет. Да, он он с таким вкусом разным, да, то есть каким-то реально дубовым, да, каким-то вот, э Да, да, то есть, то есть вот, э, ну реально вкусы вкусы у него были и они разные были, то есть их там было 5 штук и они были все разные. То есть там к сколько-то одному лет- столько-то, столько-то еще, я уже не помню.
Ну да Не, ну, э, э, да это ж ж Мгм. Коньяка, ага. Мгм. Пятизвездочный там, да, это у тя XO. <laughs> Правильно. Мгм. Ну что, он же такой мягкий <laughs> Настоящий, да, коньяк, когда правильный, да, м. Да. Выдержка, да, мгм.
Вот. И они отличались по вкусу, действительно, м, вот х м.
То есть вам понравилось? Ну вот я рада за вас. <laughs> А я вам щас расскажу
<laughs> Ну, э, д да, мне понравилось, мгм.
знаете, что расскажу вам? Мы как-то раз с мужем, а, были у друзей в Германии, и они, значит, нас пригласи пригласили в н в ресторан, и мы на десерт, так сказать, коньячка решили выпить. И заказали самый дорогой, ну так как нас угощали, сказали: вы выбирайте, чё хотите. Ну и мы и выбрали, "Людовик 13-й" называется коньяк
Мгм. Ага. Ага. А, ага. Ага, ага. Ага. Ну н хорошее название, да? <laughs>
И, а. Он, да, он стои он он продается в, э, в в х хрустальных, э, бутылочках, и там одни бутылоч Ну, короче, тогда они стоили что-то там 3 000, что ли, а щас они по 5 000 - эти бутылочки. И, э, мы, значит, ну н на нам сказали, угоща мы и угоща угостились. Коньяк замечательный, но дальше была история: мы увидели, что мальчик, когда официант наливал, э, закончился, то он последние капли нам вылил из этой бутылочки. А мы у него спросили, мы говорим: "А вам та бутылочка нужна?" Он говорит: "Нет". Мы говорим: "А вы нас нам можете ее отдать?" Он говорит: "Да пожалуйста". Отдал нам бутылку, а мы в этом, э Д да, хрустальную,- видимо новенький был.
О, ка красота! Ага, ага. Ну да. Ага. Мгм, мгм. Мгм. <chuckles> Хрустальную, да? А. Красота!
Нам потом, м, мы в гостинице жили там рядом, нас потом искали, пытались эту бутылку забрать, <chuckles> ему по шее дали.
Ага. <laughs> А, то есть то есть нельзя, да, было бутылку отдавать, да?
Да. Но там сама бутылка стоит, состояние целое. Но мы с мужем притворились, что не мы, ничего не знаем, нам отдали всё, и у нас эта бутылка до сих пор стоит. Вот. <laughs> Да. Нам было жалко мальчика, но думать надо, когда делаешь, правильно? <laughs>
Ам. Ага. Да, с хороший сувенир, да? Да, м. Видимо, он без зарплаты остался, да? <laughs>
Видимо, остался, да. Но, а нам так хотелось эту бутылочку, прям вот очень хотелось. <chuckles> Мы ж ее не украли, правильно? Нам ее отдали. Ну вот такая у меня история. <laughs>
Понятно, ну. Не, ну да, не украли. <laughs> Ну да, интересная история, да. Зато можно теперь туда наливать коньяк, да, и
Да, вот. Я это и делаю. Правда, уже все мои знают, что там перелитый коньяк, <laughs> но терпят.
А. Ну в ну и что, всё равно, да, есть атмосфера, да? <chuckles>
Да, обогащение, да вот. <laughs>
Да, да. То есть: о, в хрустальной бутылке, значит х -хороший, да? <chuckles>
Значит, х х хороший, да. Плохим он не может быть. <chuckles>
Ну, конечно, в хрустальный в хрустальный бут сосуд-то кто нальет плохое, да?
Плохого не на Не, ну я вообще стараюсь плохого не покупать, но, конечно, не такое дорогое, но подешевле, но <chuckles>
Не, ну конечно. Но хорошая, да?
зато выглядит хорошо, да. Но в общем
Не, ну я согласна, да.
Я считаю, что, да, чрезмерное употребление- это плохо, как и в общем-то всего, а с немножечко можно, да.
Ага. Да, ну это понятно, да. А в в вы последствия видели какие-нибудь плохие употребления алкоголя чрезмерного на праздниках или мх
О, да, о, о, о, о да, о yes. <chuckles> Ну н н не будем у н-да описывать <laughs> эти самые последствия. Но да, бывает, правда, людям плохо. Но когда намешают, ну вот ты же видишь, да, что ты, м начинаешь с шампанского- вот свадьбу, да, возьмем- начинают с шампанского, потом начинается вот это вот там вино, брожение, не знаю, како потом это всё водкой заканчивается, отлакировать коньячком и всё, и можно уже сразу ложиться. <chuckles> То есть ну как это вообще можно делать?
<laughs> Ага. Ну понятно, да, да. Да. Ну да-да-да. Ага, ага. Ой, ну это, да, это, ну коне это еще столько разного вида смешать, да, алкоголя.
Мгм. Люди не соображают иногда прям, вот прям так и хочется подойти и сказать: "Чё ж ты делаешь?!" Но все же большие, взрослые, зачем? <chuckles> Пусть на своём опыте. <giggles>
Мгм. Ну да. Конечно. Так, а, а кстати, если, э, м, э ну, я вот на студенческих, в основном, а потом уже ну более-менее люди всё-таки норму знают. Ну бывает, конечно, да, начинают всякую чушь нести, да, там вот от этого. Ну, уже не не не такое страшное, но всякую ерунду говорить, да, там, м- это вот самое распространенное, да. То есть вот ну ка какие-то вот такая глупость, вроде думаешь: "Ну ты же, вроде, нормальный человек, да! Что ты несешь, да?" <laughs>
Н-да. А вы видели такое чё-нибудь? М, н <swallows> О да, вот это тоже. <laughs> Да уж. Ну так что у трезвого на уме, то у пьяного на языке,- это ж <chuckles> недаром жеж, да. <chuckles>
Ну да, да. Да, от, э это вот самое, мне кажется, э, распространенное последствие, да, то есть какую-то ерунду говорить, за которую потом сл стыдно, да, становится, если помнит, конечно. Хотя вот вот эт
Да. <sighs> Ой. И в се се скорее всего, ещё и не помнит, поди докажи, что они это говорили. "Не, я такого не говорил, не, я не помню".
Ну да. Ну ли либо говорят, что не помнит. Потому что, например, я не знаю, как нужно пить, чтоб не помнить, и у меня такого никогда не было. Ну то есть я, конечно, не показатель да, то есть я вообще очень мало, да, пила, а, пила и Мгм.
С с слушай. <laughs> Я вам могу сказать: бывает. У меня не н я в в ну вот то, что там падало- это одно, а ви а 1 раз я напилась, просто, потому что было холодно, мы были в горах, и в я несколько, видимо, просто выпила быстренько, в 1 присест. И я на следующий день, я ничего не пом Мне не было плохо, я просто ничего не помнила, вот и всё, отрубило, да, да. Но мне было хорошо, <laughs> я просто ничего не помнила. Э.
Ага. Ага, ага. Да, то есть вот реально, да, такое бывает, м? Ничё себе, а! А. Видимо, а, в у в за какой-то участок в мозге, то, что отвечает, да, он отключился от алкоголя.
Так что, м. Мгм. Отключило, да, и всё, не тошнило там, ничего, а вот, и и и лег, и всё, и хорошо. Ин иногда надо такую отключку, так что будем а, не будем чрезмерно употреблять. Вам я желаю <laughs>
Ну. Ну. <chuckles> Да, эт да, <laughs> да, не будем, м. Да, спасибо вам тоже, да, сп
хороших, э, вкусовых ощущений. И вам.